Heu, oui, oui, oui, oui, j'essaie un peu, heu, de rester dans les supports en ligne, si possible pour trouver, bah, des des vêtements plus spécifiques. Après, je les trouve pas forcément mais, pour cela, il y a toujours comme j'avais dit avant, le DIY et où je peux tout simplement, les découper et heu, ne imprimer des
Oui. Mmh mh. Oui. Tu as des exemples, comme ça, de de vêtements que tu aurais, heu, hem, modifiés par toi-même, pour arriver à quelque chose, heu, que tu attendais dès le départ, oui?
Heu, oui. Oui, oui. J'avais une paire de chaussures
Ouais.
qui était très basique, très, heu, cheap, mmh, donc, heu, elle m'a vraiment coûté, heu, je crois que 15 euros, quelque chose comme ça et j'ai pris de la peinture et je me suis mis à peindre dessus. C'était, heu, vraiment la 1re expérience que j'ai eue, à re à modifier mes propres vêtements. À la fin, disons, le résultat final n'était pas top. C'était assez laid.
Mmh mh. D'accord. Ouais. D'accord. Ah, tu as été un petit peu déçu de ce que tu avais fait, finalement?
Heu, non, moi, j'étais content, mais c'est s mais en regardant vraiment, <chuckles> avec l'expérience, heu, le résultat n'était pas super. Mais, moi, j'étais content avec et c'était à
Ou alors, peut-être, c'était pas pérenne? Bah, c donc c'était, finalement, c'était ce que tu cherchais au départ, de d'avoir des des chaussures un petit peu originales, j'imagine?
Oui, au départ, ou ou oui. Oui, c'est ça. C'est juste qu'avec le temps, je me suis rendu compte que, bon, j'aurais pu faire bien mieux, mais
C'est ça. Et du coup, tu as tu as persévéré, un petit peu? Tu as fait d'autres personnalisations, comme ça?